Вот скажи, а какие приемы тебе помогают не тонуть в потоки информации?
Самое главное- это ограничение потока информации. Я по себе очень четко заметил, что когда я не фильтрую, то что я смотрю, у меня голова наполняется какими-то спутанными символами, какие-то там клубки разноцветные по ней катаются, и, в общем, никакого общего знаменателя из этой мишуры вычленить просто невозможно, поэтому самое главное- это ограничение.
Мгм. Мгм. А тебе вот не нет такого ощущения, когда ты ограничиваешь потоки информации, то что ты что-то пропустишь?
Есть такое понимание, что я обязательно что-то пропущу, но, я считаю, к этому вопросу нужно подходить мужественно и стоически. Вот, нужно как бы четко для себя осознавать, пропущу- ладно. Я: а) не главный редактор СМИ, б) не какой-то там блогер, который занимается аналитикой, да, с) я не биржевой аналитик, которому необходимо в мелочах разбираться в любой ситуации, да, чтобы там на котировках играть. В силу того, что я никто из этих 3, значит, э, людей, я могу как бы полегче относиться, да, к деталям, могу всего-всего могу не знать, вот позволить себе такую слабость небольшую.
Ага. <chuckles> <chuckles> Ну да. А вот всё-таки как ты тогда выбираешь, какие потоки информации тебе всё-таки потреблять? Это связано с тем, что тя просто интересует?
Это в первую очередь связа связано с тем, ну, с тем какую я цель ставлю. Вот, допустим, у меня есть цель быть в курсе, э, определенных новостей, да. Мне очень повезло, я нашел конкретный значит, э, источник информации, который вот прям вот практически во всём соответствует моим потребностям. Там как раз занимается человек, э, который вот живет, грубо говоря, на донаты от своей аудитории и большую часть своего времени тратит на то, чтобы во всем этом, э, значит, э прекрасном информационном мире разбираться. То есть я так понимаю, что у него юридическое образование, да, он, м, профессиональный следователь, и этот подход ему позволяет, судя по всему, э, не терять головы, как это происходит у меня, да, и более-менее четко серфить нэт и поэтому у него всегда аналитика достаточно сжатая, достаточно понятная и я как бы пробовал его проверять, но он практически не ошибается. Он как бы старик, вот поэтому, к сожалению, есть моменты где он косячит, вот, но он косячит так мило по-стариковски, я всегда понимаю где его м нужно поправить.
Мгм. Ага. Интересно, то есть такой какой-то авторский получается контент, ну, по крайней мере авторская аналитика, э, освещение новостей. Э, это вообще звучит как какой-то "Телеграм"-канал.
Да. Да. Ну, фактически, да, но это как бы, человек он, э, помимо того, что ведет свой "Телеграм"-канал, он ведет трансляцию на "Ютубе", поэтому я чтобы не тратить лишнего времени на чтение, я, значит, совмещаю просмотр его вечернего ролика следующим утром, пока у меня, значит, голова не проснулась ото сна, пока я занят приготовлением своего завтрака, умыванием, чисткой зубов и всем таким, я на икс 2, значит, за 45 минут просматриваю его по полуторачасовой эфир. Да, у него достаточно неторопливая манера повествования, поэтому на икс 2 он вполне окей, э, слушается.
Ага. На икс 2. Ну хорошо, а вообще он получается просто освещает какие-то мировые новости или там есть какая-то направленность?
Новости, да, э, но фиксация, основная на новости из Российской Федерации.
Ага. А, и то есть, э, там то про но тоже любые новости, или может быть есть фиксация именно темы, то есть политические, допустим?
И самые важные, самые важные, то есть, ну, конечно, центральная вещь- это политика и всё, что с ней связано. Но мы, как бы, прекрасно понимаем, что, э, новости там котировок на золото- это с политикой связано очень сильно, новости каких-то технологий с политикой связаны сильно, обзоры каких-то выставок, допустим передовых, э, передовой робототехники, с политикой тоже связано очень сильно. Вот, поэтому он все эти вещи обязательно упоминает и достаточно неплохо обозревает.
Ага. Конечно. Ну да. А вот скажи, а он, э, вот этот вот автор, он просто, э, зачитывает, там, какие-то новости, или он также высказывает свое мнение или какую-то аналитику?
Именно так: зачитывает новость, а потом высказывает свое мнение, аналитику, какое место это занимает в общей картине происходящего в мире, и как это повлияет на будущее, как это на нем отразится.
Н ну это круто. Это доста достаточно хорошо, то, что у тебя есть такой вот, э, ресурс. Вот единственный получается поток информации, который в котором ты постоянно находишься, то есть как ты говоришь регулярно, его смотришь. А, соответственно, а, ты специально именно такое и искал, или, э, это было спонтанной находкой?
Да. Я знаешь, вот этого человека давно нашел, да, и как бы раньше я его смотрел параллельно со всеми остальными, вот. Потом я обнаружил, что время которое я трачу на то, чтобы во всех мельчайших деталях разбираться по любому, значит, самому ничтожному поводу, оно того не стоит, да, и я подумал: "Hадо оптимизировать". Вот. И в процессе этой оптимизации обнаружил, что вот как бы человек он, а, вполне б заменяет, э, всю эту ерунду и можно только его оставить, а, всех остальных, э, удалить.
Мгм. А вот ты упомянул то, что ты раньше имел, скажем так, больше, да, потоков информации, которые, э, ты потреблял и как-то, а, следил за ними, а, а получается, с чем вот это было связано то, что ты решил их, скажем так, оптимизировать? Просто с тем, что ты просто взял и заметил, что недостаточно было времени, или, может быть, был какой-то такой поворотный момент?
Да. Да. О, поворотного момента как такового не бы У меня просто вот росло и росло чувство значит, э, тревоги, чувство потерянности, да. Э, и я в его напрямую связывал с тем, что я слишком много времени провожу в интернете. Это меня долгое время беспокоило, нервировало, вот и поэтому в один значит прекрасный день я взял и волевым усилием удалил всё лишнее.
Мгм. М, ну это достаточно сильное такое решение, я думаю, много времени всё-таки освободило.
Освободил не только много времени, но и много душевных сил. Потому что большая проблема была это из-за своей эмоциональности по любому, значит, яркому поводу я тут же начинал как бы думать, вот, кому-то это отсылать, вот, потом это отсылание провоцировало споры, понимаешь, и в общем это всё очень расходовала душевные силы, вот. И ка самое главное это того не стоило, и поэтому вот по этой совокупности факторов я и принял решение, что пора менять.
Ну да. Мгм. Хорошо, а давай вот поговорим еще про то, что это мы разобрались какой у тебя есть поток информации, так сказать, главный, Но, я так понимаю, вс что время от времени появляются какие-то, скажем так, дополнительные источники. Ты вот, наверное, смотришь какие-то фильмы, там, а, ис документальные, о текущих событиях, да? Или смотришь какие-то расследования. Э, вот что из такого у тебя еще есть? Нерегулярного.
Кино. Текущих событиях. Н, ну смотри, если допустим есть какой-то информационный повод, да. Действительно иногда бывают громкие расследования, вот, иногда бывает просто какое-то происшествие, которое вот вживую развиваются на твоих глазах и поэтому можно, можно взять, э, достать, отряхнуть от нафталина какие-то каналы или там просто по факту их найти. Допустим я часто, если что-то такое происходит, забиваю там по ключевым словам в поиске "Твиттера" и вот у меня появляется, там, несколько разных точек обзора этого события, которые будут вести прямую трансляцию, грубо говоря. Понимаешь? Поэтому да, бывают такие ситуации, но потом я это конечно всё удаляю, всё чищу, то есть провожу, э, рес реституцию.
Мгм. Ага, ну понятно, потому что всё-таки потом в них снова погрязнуть не сильно, да, хочется.
Это проблема. Я вот знаю за себя, что есть такой риск и понимаешь это очень как это очень похоже наверно на состояние человека, который одержим какими веществами типа водки, понимаешь. Он как бы может целиком рационально всё осознавать, но при этом когда у него возникнет желание пойти за водкой, то ноги его сами понесут, он будет клясть себя, он будет потом значит, э, извиняться перед всеми, но тем не менее он пойдет и сделает. Я тоже про себя знаю, что я пойду и сделаю, поэтому лучше это заранее предотвратить.
<laughs> Ну, это, в принципе, правильно. Потому что, э, действительно, как ты уже говорил, то что раньше у тебя было много потоков информации, это, так сказать, на тебя сильно влияло. Э, а вот еще расскажи по поводу, того, что вот текущие события да, это хорошо, там какие-то новости, но информация ведь бывает не только такая, а может быть ты еще и чему-то учишься, там, или узнаешь об истории, вот по поводу такой информации, которая не про текущие события. Что у тебя есть за источники?
Ага. Так, по истории, ну блин, я историю всю изучил уже, значит, от этих от каменного века до Дональда Трампа, не я реально про всё знаю, ну как бы естественно на уровне этого, а, общественно популярном, да, но тем не менее как бы у меня вопросов особенных нет. Ну хорошо, вот я тебе что могу сказать. Я допустим подписан на некоторые исторические каналы, на которых действительно выходят лекции, у меня это зарезервировано под спорт.
<chuckles>
Вот. То есть когда я тренируюсь я, э, значит это сопровождаю, э, чем-то таким историческим. Прекрасно одно с другим сочетаются. Я себя воображаю, значит, этим греком древним в Афинах. Вот.
Ага. <chuckles> Не неплохо, неплохо. А вот ты, кстати, упомянул спорт. А, допустим, я ж так понимаю то, что в спорте тоже может понадобиться какая-то информация, там как тренироваться, что-то такое. Вообще вот, э, я тут, скорее, спрашивал про всю остальную информацию, которая тебе в жизни нужна. Ты её ищешь, как бы, по ситуации, то есть просто, там, в "Гугле", допустим, или, может быть, есть какие-то конкретные источники?
Ага. Ну, я ищу, да, по конкретным вопросам, вот. Ты наверное спрашиваешь не подписан ли я на какие-то каналы, которые какую-то регулярную подборку публикуют. Нет, не п нет не подписан, но раньше был подписан и это было в целом иногда не без интереса. Но опять же я себя ловил на том, что я смотрю всякую ненужную ерунду, которая не по делу, которой я не буду заниматься. Вот, допустим, я не хожу в спортивный зал, тем не менее я смотрел видео как правильно там делать жим лежа. Мне вот какое дело до жима лежа? Я его не делаю и я его не буду делать, тем не менее я в подробностях мельчайших знаю как его выполнять. Понимаешь? Абсолютно не нужные мне знания, которыми я тем не менее владею, и мне в коей степени даже стыдно за это знание.
Ну, может быть, да. <chuckles> Мгм. <chuckles> Ну да. Ну, в каком-то вот смысле, да, тут оно не очень пригодилось. А, кстати, вот это всё мы говорили про потоки информации, которые ты выбираешь, то есть быть в них, не быть в них. А, а есть же, наверное, у тебя и потоки информации, в которых как бы тебе необходимо быть, скажем так. Может быть, почта рабочая, какие-то звонки. Вот как ты в них не утопаешь, потому что, ну их не вы не выбрать?
Я просто стараюсь всё разбирать по мере появления. Вот приходит как письмо, я его там, м, либо сразу, либо вечером прочитываю и всё нормально. <sniffs> Главное не накапливать, вот, потому что, ну у меня был момент, когда пришлось прям вот это, э, часа два наверно сидеть и, э, тупо почту перебирать.
Ага. <exhales> Ох, ну это это сложно. Ну и давай вот в конце еще чуть-чуть поговорим про реальную жизнь. Какие у тебя в жизни есть потоки информации? То есть чем делятся друзья там, знакомые? Может быть что-то видишь в жизни где-то?
Ну друзья обычно всякой ерундой делятся вот. Этот вот Достаточно, да.
А! Неглубокие беседы, да?
Нет, беседы-то может быть глубокие, вот, просто другое дело, что это мне уже всё это надоело. Понимаешь, вот когда ты там, грубо говоря, э, всё уже прочитал, всё узнал, тебя нечем удивить, и поэтому остается тебе только это, едкость какую-то проявлять по поводу того, что кто-то к те прибежал с какой-то новой и новым откровением, а ты это откровение уже пр прожевал и выплюнул. Ну кто-то обижается вот, но в целом это как бы такое. Люди которые мне присылают они знают на что идут, что я в общем ничего хорошего им не не скажу.
<laughs> Не обижаются? Что-то ты им ещё объяснишь, да, что-то? <laughs>
Да, да. Ну поэтому вот.
Ну, к <blows air> круто, что ты всё-таки так много знаешь и разобрался со своими потоками информации, там, с информационной повесткой э, и, соответственно, сейчас из-за этого себя лучше чувствуешь, в принципе. Было приятно пообщаться, а, спасибо за твою историю!
Да значительно. Спасибо твои вопросы! Был рад на них отвечать! Пока, удачи и до новых встреч!